هي أحلى فكرة قلتيها فعلًا، هي ل هي لا أول سفرية ولا آخر سفرية، وأنا هاقول لهم الموضوع ده، <laughs> يعني هم بِيحَسِّسُونِي إن هي آخر سفرية هنطلعها والكلام ده، لأ، هي فعلًا لا أول سفرية ولا آخر سفرية، وخصوصًا إن المُدّة تُعْتَبَر مُدِة أسبوع كتير، حتى مثلًا أنا لو لسه يعني آآ، ال الفكرة نورت في دماغي دلوقتي، حتى لو أنا معاهم أ أول يومين أو 3 استنزفت الطاقة، هم لوحدهم رابع يوم هالاقيهم هم لوحدهم جالهم نوع من أنواع الخمول، هيقَضّوا يعني هيبقى هي هيكونوا تَعبانين رابع يوم اك بالتأكيد يعني، فأنا ممكن أستفاد بالموضوع ده. آه بالضبط، يعني ممكن استفاد بالموضوع ده وأقضّي فعلًا اليومين أو ال3 الباقيين. إن فعلًا يبقى في راحة جسدية شوية، بس أنا كنت محتاج أفصِل شوية من ال من ال من من الشغل والأرقام وال والعمل والعملا والكلام ده كله، محتاج فعلًا كنت محتاج أفصل، فهي تعتبَر بِجِملَة يعني آخر ت تلات 4 أيام برضو يبقى فيهم نفس المجهود واستفاد بآخر 3، 4 أيام، وأنا باشكرِك شكرًا جزيلًا على النصيحة، إمم.
بالضبط. بالضبط آه، همّ نفسهم زهقوا أصلًا. اهم. حلو. بالضبط يعني عايزة أقول لك أصلًا لا العفو على إيه، أنا دايمًا موجودة وسامعاك في أي وقت تحتاجني فيه.
آه يعني باشكرِك، آه باشكرِك، شكرًا جزيلًا نصيحتِك قدّ إيه فعلًا مفيدة وإن أنا أقنعهم فعلًا إن هي لا أول سفرية ولا آخر سفرية، باشكرِك شكرًا جزيلًا.